Ja, genau. Da hast du ja schon mal 'ne Möglichkeit gesagt, so 'n Bausparvertrag ist rentabler auf jeden Fall, ne? Als wenn man jetzt nur mit den Zinsen da umgeht. Und jetzt sage ich mal so ab Mitte 40 kommen natürlich schon mal die ersten Gedanken, ich sage mal, bis zu dem Alter 40, 45, äh, denkt man ja überhaupt gar nicht darüber nach. Da hat man das Geld, wenn man's hat, einfach im Sparbuch liegen, denkt gar nicht später, was ja auch gut ist. So, dann kommt aber das Alter, wo man sagt: „Oh, wie lange habe ich jetzt noch Kraft, um mich, äh, durchzu um durchzuhalten und, ähm, wie werde ich dann leben?“
Ja. Ah, ja. Hm, ne. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Na ja, das kommt ja auch durch verschiedene, äh, Ereignisse, die, äh, um einen herum in der Umwelt, in der in der Familie oder so auch stattfinden, ne? Da fängt man dann an, über so etwas nachzudenken, vorher ist man halt so 'n bisschen, na ja, unbedarft irgendwie, ne, also, man ist so mit sich beschäftigt auch. Äh, ist man dann ja auch. Mhm.
Genau, genau. Ja, ist man ja auch. Ja. Ist ja auch richtig. Es soll ja auch so sein, es ist ja auch gut, dass man unbedarft ist, ne? Das finde ich auch gut, dass man in der Jugend nicht so sehr daran denkt. Ja, gut, das sind also, diese Dinge, die wir tun können. Oder wir müssen uns halt 'n reichen Mann suchen, da hätten wir noch hätten wir vielleicht noch 'n bisschen Zeit. <laughs>
Mhm. Ja. <chuckles> Ja, <snorts> Ja, ein ein Gön ein Gönner, ne, das wäre natürlich super. <laughs>
<chuckles> Also, die Möglichkeit besteht dann auch noch und, ja, ansonsten wirklich alles durchforsten, wie kann ich mein Geld, was ich habe, anlegen und dann allerdings auch guter Dinge in die Z guter Dinge in die Zukunft schauen. Man kann ja auch schauen, dass man wirklich seinen Lebensstil
Mhm. Ja.
ähm, auf auf